ですよね。で、なんかもう、その、今の、その、やっぱり人と暮らすのって、い、あの、ほんとにね、簡単なことじゃないんじゃないかなって、あたしも思うんですよね。なんで、うーん、なんかそこのところもちょっと小出しに、す、こう、擦り合わせていくような、その、うーん、あの、正直に、その、自分は、まあ、仕事もやっていて、家ってゆうのは、ま、くつろぐ場所であってみたいななんか
うーん。 うんうんうん、そうですね。 うーん。 うーん。 ああ。 いや、ほんと、そうなんですよね。な。
うんうん、なんかその、でデートはデートで楽しみたい派なんですみたいな、なんか
そうですよね。なんか、1人の時間もなんか好きなので、そこもね、なんかとっても、なんてゆうんだろう、キープしたいってゆうか
うーん。 そうですよね。なんかそれが、もし自然に、この人と、もうほんとに、その、デート以外でも、1日中その、一緒に暮らせたらいいなって素直に思えた時が、なんか、ま、同棲とか結婚とかするタイミングなのかなって、ちょっと、お話うーん、お話し聞いてたら、なんかご自身には、そういった風にちゃんと見極めて、あのね、あの、し決断するタイミングを、その、焦らなくてもいいのかなと思って聞いてました。
うーん。 うん。 うん。 うん。 いや、ほんとですね。うん。 はい、ありがとうございます。ほんとに、そうでだと思います。なんかまだね、多分決心がいろいろ、そう、どっちがいいかなって思ってる時点で、多分ね、決断ができてないってことは、う、そこまでじゃないのかなって、確かにそうですよね。うーん。
ん。 うん、うん。 そうですね。はい。 そうですね。なんか、お仕事とかは、その、なんか、そ、引っ越したりとか、その、そうゆう、おお互いがね、一緒に住んだけど、だどっちかがどこかに行かなきゃいけない可能性があるとかはないんですかね。大丈夫なんですか？もしうんうん。ええ。
うん。 うん。 そうですね、彼の方がどちらかってゆうと、あの、合わせやすいんだと思います。で、私はうーん、ここにいないとできない、と言えば、できないので、ああ、そうですね、こっからそんなに遠く離れるってゆうのは、できないんですね。
うーん。 ああ。 うん。